Eee t ditemukan kayaknya ya, kalau dicari tuh kayaknya memaksakan, tapi, eee, coba lihat di sekeliling kita, ya kita juga harus membuka diri kan dengan orang lain gitu. Nah, eee, apa namanya, pasti pasti ada kok yang dalam pertemanan kita yang nyaman gitu. Terus udah gitu yang memang mau mengerti dan segala macam tapi ya itu dia ya, harus timbal balik gitu, jangan cuman kita pengennya dimengerti tapi kita tidak melakukan hal yang sama ke, eee, orang ter orang lain gitu nah itu, eee, namanya egois, gitu sih.
Oh. Mhm. Iya. Iya. Iya. Mmm. Orang tersebut, Iya iya. Oke berarti kita juga harus menunjukkan ya, mencari tapi juga menunjukkan effort yang sama terhadap heeh, take and give-nya berarti harus imbang ya. <laughs> Iya, terima kasih Kak, eee, diskusinya, eee, menarik, obrolannya menarik, eee, penuh inspirasi. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu ya. <laughs> Mari.
Mhm, betul. Betul sekali. Ma terima kasih. Oke deh, yok sampai jumpa.